Hum, certo.
Entendeu, e aí, assim, eu depois que ele nasceu eu fiquei meio que, não sei, quando ele era pequeno eu acho que eu fiquei com aquele ciúme mesmo, né, normal, que eu era é, ele nasceu quando eu tinha 5 anos, né, então eu já entendia alguma coisa. <chuckles>
Uhum. Uhum, uhum. Sim, faz parte. Uhum. Sim, sim, sim. E você perdeu, né, deixou de ser o centro das atenções ali e teve que dividir o palco.
Exatamente. É, e mesmo e mesmo é, e meu irmão também, tipo, ele tinha bronquite, então ele ficava muitas vezes doente, né, e minha mãe que cuidava dele, né, e, assim, deixava um pouco de cuidar de mim, né.
Hum. Uhum. Uhum.
Mas, eh, pronto. E aí, né, eu sempre, tipo, meu pai também sempre saía muito comigo, levava muito a gente para passear, né.
Ah, que bacana.
Então tinha aquela aquela né.
Acabou sim, eh, ficando mais próxima dele mesmo, né. E você acha que vocês são parecidos?
Exatamente.